ไม่ครับ ผมก็บอก "ไป ไปชุดนี้แหละ" แล้วมัน แล้วเพื่อนผมก็ไปเลย แล้วอีกสักแป๊บ สักประมาณเดือนหนึ่ง เพื่อนผมก็ขอ ขอมาเล่นฟิตเนสผมเดือนหนึ่ง ก็ ข ประมาณ 2 เดือนนะพี่ ก็มัดมือชกแบบ พ ได้เพื่อน มีเพื่อนที่แบบขี้เกียจออกกำลังกาย จนมาออกกำลังกายได้อะพี่
<chuckles> เออ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา โอเคเลย ก็ดีนะสนับสนุนให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรง ดีค่ะ ๆ แล้วถ้าเกิดว่าแบบพี่นี่ล่ะ พี่ไม่ชอบเวตเทรนนิง ไม่ชอบ ไม่ชอบเลย แล้วจะ แล้วจะเข้าฟิตเนสเล่นอะไรดีอะ?
ใช่ครับพี่ ครับ ถ้า ครับ โอ้โฮ ถ้าพี่ไม่ชอบเวตเทรนนิง ผมแพ่ ทะ
ใช่ เพราะว่ามันหนักอะ แต่ละอย่าง มันไม่ไหวหรอก
ถ้าผมแนะนำพี่ ถ้าไปแบบ เวย์ แบบ Pilates โยคะ ได้ไหม พี่ชอบอย่างนั้นไหม?
ค่ะ อ๋อ Pilates ที่ปีน ที่ปีนผ้าเนี่ยเหรอ?
ใช่แล้วครับพี่ อันนั้นน่ะ
โอ้โฮ น่ากลัวอะ <laughs>
อุ๊ย พี่แต่ แต่อันนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ เห็นอย่างงั้นนะพี่ เหนื่อยกว่าไปยกเวตอีก
ค่ะ เหรอ? แต่มันน่ากลัวด้วยนะคะปีนผ้านั่นน่ะ
ใช่ครับ โอ๊ย พี่ มัน มันเป็น มันเป เขาเรียกว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่ผมรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นการยืดกระดูกไปในตัวด้วยพี่ มันจะทำให้ กระดูกเราไม่ ไม่สึกหรออะพี่ตามอายุ
จ้ะ อ้อ ค่ะ ค่ะ อา จ้ะ แล้ว แล้วเคยลองมั่งยัง?
โอ้ พี่ ผมไม่ไหว ผมตัว ผมตัวแข็งมากเลย ไม่ ไม่ได้ตัวอ่อนด้วย
<laughs> เคย เคยเห็น เคยดูแบบทีวี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบ เออ ดาราเขาก็ทำกัน อะไรเงี้ย แล้วก็แบบ เออ มันก็ คือถ้า ถ้าดูเป็นศิลปะมันก็สวยดี แต่ละท่า ผ้าเอย ท่าเอย อะไรอย่างเงี้ย มันก็มาประกอบกันให้ดูแบบเป็นศิลปะเหมือนกัน เหมือนการเต้น เต้นรำ เออ เหมือนกันค่ะ แต่พอ พอดู ๆ แล้วแบบ "เออ เราจะสามารถเหรอ?" อะไรประมาณเนี้ย ก็ ก็กลัว ๆ อยู่เหมือนกันนะ ค่ะ ประมาณนั้น ใช่
ถ้าเอา เอาโยคะดีกว่าพี่ ถ้าผมจะแนะนำพี่ โยคะ โยคะน่าจะง่ายสุดแล้ว
<laughs> โอเค ขอบคุณค่ะ งั้นถ้าจะแนะนำน้อง พี่แนะนำน้องเล่นจิกซอว์ดูบ้างก็ได้นะคะ มันทำให้เราเกิดสมาธิ น่าจะเอาไป เว็บไซต์ได้อยู่นะ จ้ะ โอเคมาก ขอบคุณมากค่ะ วันนี้สนุกมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวมีโอกาสไว้คุยกันใหม่นะ สวัสดีค่ะ
ครับ ได้ครับพี่ ได้ครับพี่ ได้ครับพี่ ครับขอบคุณครับ ครับ นี่ ครับผม ได้ครับผม ครับ สวัสดีครับ